A a agora que você comentou, eu eu lembrei assim porque assim, o meu mestrado ele foi eu fiz o ano passado na Suécia, e agora eu tô na França, né. Na Suécia tinha uma na universidade, tinha uma biblioteca gigante, gigante mesmo, assim. E eu percebi que ver as pessoas estudando e estar naquele ambiente que, né, tá todo mundo quietinho, todo mundo, eh, estudando, meio que me ajuda, porque é é como se fosse um sinal pra mim mesmo: "Olha, tá todo mundo estudando, então você tem que concentrar no estudo". Então, eu tento fazer isso realmente. A única diferença é que a biblioteca daqui é super, super pequena. Super pequena. Então assim, não tem nem 5 mesas direito, assim, sabe. Ela é muito pequenininha.
É. Tá. Certo. Tá. Sim. Sim. É, isso. Sim. Ah, tá. Nossa, é pequenininha. Certo. É, e também na biblioteca você tem aquela pressão de não ser o cara que atrapalha, né? <laughs> Tipo: "Vou ficar quieto aqui, né". Eh, mas e e e essas 5 eh, tipo é bem pequenininha, mas ela fica cheia de gente, como é que é?
É, exato. Exato. Então, ela é super difícil de conseguir uma mesa ali, porque como ela é muito pequena, ela lota super rápido. Então as pessoas chegam super cedo lá e tal. E então
Uma mesa. Sim. E deve ser gente que já tem os esquemas, né? Tipo, já sabe o horário chegar, já vai né. É. E e o agora, bom, agora tá frio, né, mas o do lado externo, assim, num parque ou até do lado externo da biblioteca, se você senta ali, você se distrai, assim, com as pessoas passando ou com ou você acha que que pode ser uma opção, assim? Sentar ao pé de uma árvore, sabe. Preparar, assim, um ambiente, um ritual. <giggles>
Exato. Traçaram os horários, é. Olha Eh, pra ser bem sincero eu nunca tentei, né. Como eu estudo muito com computador, iria ser muito, eh eh, não não ia conseguir fazer por muito tempo, né, por conta da bateria do computador. Mas, a acho que você falando agora assim, eu acho que a tranquilidade ali de um parque, de repe um parque não seja muito agitado, né. Eu acho que realmente daria. Eu acho que vale a pena até tentar, de repente.
Uhum. Ah, entendi. Tá. Certo. Sim, é. Sim, eu pe hã, sim. É por isso que eu estou pensando na área externa da biblioteca, porque às vezes você vai no parque, aí tem gritaria de criança, tem cachorro passando, né. É. E e o celular, o celular é uma das coisas que te distrai, ou você consegue administrar ali a o os as notificações? O
Sim, sim, sim. Olha, eu diria eu diria que eu estou em processo de vencer ele, porque ele já me atrapalhou muito, né. O fato de estar próximo ali, acabava muito usando o tempo de: "Ah, descansar aqui entre uma questão e outra", ficar mexendo na rede social e acabava estendendo isso. Mas hoje em dia, eu consigo manter ele longe de mim sem sentir tanta necessidade de ver. Então eu acho que hoje em dia é algo que está um pouquinho mais controlado, assim.
Tá. Uhum. Tá. Certo.

Entendi. E você consegue, ó, se se se você colocar, assim, tipo, uma musiquinha, ou nos fones de ouvido, ou perto de você, tipo, uma música clássica ou até um Rock and Roll, <chuckles> u u uma de assim, hã, o estilo é você que escolhe, u um Tecno. <chuckles> Se você consegue, por exemplo, abafar essas distrações externas, assim, esses barulhos externos, se você tiver, tipo, um celular eu eu ia falar rádio, mas é meio antigo, né. Mas assim, o o celular, alguma coisa, pra pra pra ouvir enquanto você precisa se concentrar nos estudos.
<laughs> Uhum. É, né. Olha, às vezes, dependendo do assunto, né, é até curioso, assim, você mencionar a questão da música, porque eu percebi que eu não posso colocar músicas que eu gosto demais, né. Ah, minha exatamente, exatamente, então eu acabo me distraindo, porque eu quero cantar junto, quero fingir que eu sou o baterista da banda, e tudo mais, né.
Ah tá, que senão você vai cantar, dançar. <laughs> É. Faz sentido. <laughs> Sim, começa a bater a mãozinha assim, né. <chuckles>
Exato, exatamente. Então assim, e eu acho que me ajuda bastante sim, eh, mas ne nesse nesses termos, né. Bota uma uma música que seja um pouco mais instrumental, eh, uma música que eu não gosto tanto assim, realmente me ajuda, assim, de vez em quando, sabe.
Hã. Sim. Tá. Cer E música clássica, você gosta? Porque por exemplo, falam que Mozart, né, dá u dá uma tem uns umas conexões aqui no cérebro, umas aqui, né.
Gosto, gosto. É, tem umas frequência que atinge lá no no fundo, é verdade, verdade.
Sim, é, eles falam até pra colocar o Mozart para os bebês, que aí ativa uma sinapse e deixam eles mais inteligentes, enfim, não sei se isso é verdade. Outra coisa, você, por exemplo não é? Eu já eu tentei, <laughs> eu já tentei. Eh, mas e e biblioteca pública? Você tem, ou da própria universidade onde você faz me mestrado, você tem alguma biblioteca que, por um acaso, tipo, tem menos gatilhos, aí, que se que te distraem, já tentou ou não?
Mas vale a pena tentar, né. <laughs> <laughs> Olha